Слушай, у меня сейчас такой, э, период в отношениях с моим м, с моей подругой.
Так.
Я вот как-то чувствую, что, э, мы как-то отдалились друг от друга. Э, понятное дело, что мы разъехались, и это может быть. Ну, разъехались, я имею в виду, в в в разные в разные страны, э, и, э, наверное, там, м, 1 из таких главных причин, но всё-таки же на расстоянии тоже можно поддерживать дружбу, как-то вот, э, м, общаться. Ну вот я, э, чувствую, что мы теряем друг друга. Вроде бы общаемся, но не так часто, конечно, как раньше. Мы раньше жили, э, рядом и просто каждый день могли и вечерами, и сидеть, и там где-то и на улице пересечься, и ну просто каждый день виделись, общались, встречались, прям душа в душу. А вот сейчас в вроде бы общаемся, но это уже, знаешь, более так поверхностно и не так часто. И вот я прям чувствую, что мы отдаляемся друг от друга. Вот <sighs> может быть у тебя есть какой-то совет н н на этот счёт?
Понимаю. Та. Понимаю. Н-да. Да, понимаю. Это правда может быть очень непросто, когда, м, а, какой-то привычный человек, с которым у вас было общее прошлое, и вы были прям вот близки, начинает отдаляться. А, спасибо, что поделилась этой ситуацией. Мне очень жаль, что тебе приходится это проживать. А, давай попробуем, а, разобраться, как тебе помочь почувствовать себя лучше.
Давай.
А, скажи, пожалуйста, а в принципе какие-то ссоры или недопонимания между вами были, э, ну, в какое-то недавнее время?
Какое-то недавнее время Да нет, в в общем-то. Я думаю, что, возможно, из-за недостатка, а, м, вот этой вот, э, удалённой переписки. Я просто понимаю, что, например, я пишу сообщение, и его можно прочитать, там, с другой интонацией, с другим настроением и как-то понять неправильно. Может быть, конечно, есть, э, какие-то обиды, о которых я не знаю, но в целом таких вот прям каких-то или конфликтов, или недоразумений, ну, такого, такого нет.
Так. Именно. Так. Ну да, ты права. На самом деле общение онлайн, конечно, действительно воспринимается иначе. Иногда какие-то предложения могут быть интерпретированы по-другому, и, э, человек может обидеться. Но если ты не замечала каких-то таких сразу же явных проявлений, возможно, а, в этом плане всё в порядке, и происходит просто отдаление вот как раз таки за счёт, м, недостаточности живого общения.
Мгм.
А скажи, а сама ты, ам, как вообще относишься вот к таким переменам? Тебе искренне хочется восстановить связь или ты уже сама замечаешь, что тебе как будто бы всё равно?
Ам. М. Так, ну я даже не знаю, что тебе сказать. Э, 1 время я прям чувствовала, что мне, мне этого не хватало, что мне хотелось чаще общаться, ну вот как будто вернуться вот на предыдущий уровень, чтобы вот, э, так же каждый день, э, общаться, о чём-то говорить, что-то обсуждать. А, и и сначала так и было. Мы там постоянно высылали друг другу ф фотографии, видеозаписи, всякие голосовые, и дети между собой, там, переписывались, перезванивались.
Так. Да.
А, <sighs> но, вот, м, сейчас я понимаю, что, ну как будто, э, у м, я я же понимаю, что у меня здесь, э, своя жизнь, да, у неё там своя. И есть уже много такого, ш э, что ну, разного, то есть нет нет мн м, как бы общего. Если раньше мы жили рядом и у нас, э, ну, один город, одни друзья там, э, дети в одну школу ходят, э, о о общий парк, общий прогу вообще всё общее, да? То сейчас уже, м, всё больше тем, кат м, которые у нас вот разнятся, потому что мы в разных культурах, в разных обществах. Здесь у ме у меня появляются какие-то другие знакомые, другие там проблемы, другие задачи. И я иногда думаю: "Да зачем об этом говорить?" Э, это как бы, м, ну, как бы, напрягать этой информацией. Иногда даже не всё рассказываю, потому что мне кажется, ну з это это как-то лишнее, да, и Э, иногда бывают такие мысли, что думаешь:
Так. Конечно. М, так. Понимаю.
да, сближаться уже вроде бы как, э, и не не в тему, но всё-таки вот, э, не не хочется такого отдаления. Хочется вот, чтоб было как раньше. Ну, может, это просто такой, знаешь, естественный процесс, а я всё никак его принять не могу.
Да, понимаю, а, это правда непросто. И ты права, что на самом деле вряд ли возможно вернуть прошлое таким, каким оно было, потому что всё-таки, а, очень часто мы скучаем по каким-то конкретным моментам жизни, м, а, которые связаны с теми этими людьми. И, к сожалению, эти моменты- они на то и моменты, что они бывают только 1 раз, и повторить их, к сожалению, никак уже не получится. Но, тем не менее, можно всё-таки попробовать
Н-да. Мгм.
Вернуть какую-то теплоту в дружбу, если эта дружба де действительно для вас обеих всё еще дорога. И, возможно, начать стоит м, во-первых, э, всё-таки честно поговорить с собой, то есть выйти на открытый диалог с самой собой. И, э, спросить себя: а чего ты вообще ожидаешь, и чего ты хочешь от этой дружбы? Вот скажи, а удай удастся ли тебе ответить на такой вопрос для себя?
Мгм. Ну да, конечно. Эм, если вот так честно, не спеша, искренне вот о подумать, проанализировать. То да, я думаю, сама для себя я отвечу на этот вопрос.
Так. Хорошо. И уже в зависимости от твоего ответа, э, важно понять, как действовать дальше. Э, ну и конечно, вне зависимости от того, э, захочется сохранить дружбу или нет, очень, э, важно выйти на такой же открытый диалог, но уже со своей подругой. То есть это спокойный диалог без каких-то претензий, обвинений. Э, и в этом диалоге важно выяснить, а как она себя ощущает в данной ситуации. И насколько ваши эмоции и чувства похожи, и насколько вы сходитесь в том, э, как вы видите эту дружбу в дальнейшем? Э, скажи, есть ли у тебя возможность вот так поговорить со своей подругой?
Мгм. Да, слушай, это хорошая идея! Потому что если мы вдвоём вот это обсудим и будем, например, э, понимать, что мы хотели бы, м, вот сохранять вот такие близкие отношения. То мы тогда вдвоём могли бы прилагать к этому усилия или вот что-то придумать вместе там, не знаю, какой-то установить день созвона или, м, ещё что-нибудь. Ну, чтобы, м, с ка каждый из нас со своей стороны что-то для этого делал. И тогда вообще получится классно. Это будет такая двусторонняя обратная связь.
Та. Конечно. Да. Да, ты абсолютно права. Это замечательная мысль, потому что в принципе в любых взаимоотношениях- это работа 2 людей. Э, это никогда не может быть односторонняя работа, иначе, э, связь теряется. Поэтому ты абсолютно права в том, чтобы, э, постараться, м, какими-то совместными усилиями восстанавливать эту дружбу, если вам обеим, правда, она важна. И вот в таком случае действительно открытый разговор может помочь, э, как минимум выяснить, м, в каких направлениях вы обе мыслите. Э, конечно, нет гарантии, что твоя подруга готова прилагать усилия. К сожалению, иногда такое случается. И с этим важно уметь справляться. Поэтому постарайся принять любой исход. Э, неважно, какая будет реакция. Э, настройся просто на то, что ты принимаешь её позицию. И если необходимо, ты готова двигаться дальше, если дистанция, в принципе, уже нерушима.
Мгм. Да, хорошо. Мгм. Хорошо, я поняла тебя.
Вот, э, скажи, пожалуйста, а замечала ли ты, что твоей подруге тоже как-то, м, становится сложнее с тобой взаимодействовать?
Да, м, ну, не то чтобы прям, о, она об этом говорила. Ну мне ну, а о я допускаю, что, может быть, я это себе надумала. Но, мне всё-таки кажется, что, эм, вот в каких-то сообщениях я это, м, усматриваю. Что, э, как будто вот она тоже думает, э, н н знаешь, не договаривает всё до конца, потому что думает, что: ну, эта информация уже, э, не так уж мне и важна. В то есть, знаешь, как-то вот стало всё более поверхностно. Потому что и и она, и я уже не углубляемся. Потому что <chuckles> ну, вот это я так думаю. Моё мнение, что каждый из нас думает что, э, ну это уже слишком детально, да. Это уже если мы там переписываемся раз в неделю или созваниваемся, то как будто уже не в тему. Вот настолько прям углубляться, потому что, ну, ты тогда тебе надо, не знаю, там 5 часов, чтобы прям обо всём детально рассказать. И поэтому как-то так вроде обо всём по чуть-чуть, по чуть-чуть. А вот, э, так что, да, наверное, я тоже с её стороны это замечала.
Так. Да. Верно. Так. Да, верно. Э, м, действительно может происходить так, что общение вот, с 2 сторон примерно в одинаковой динамике двигается. Но всё-таки, действительно важно это т точно определить. Поэтому, как я уже сказала, начать стоит с открытого разговора к себе, затем, э, открытого разговора с подругой и уже затем, ам, получить какой-то вывод. Ну и, конечно, возможно, и сама подруга, м, может проявить инициативу такого разговора. Поэтому к этому тоже нужно быть готовой и обязательно соглашаться на такой разговор. Потому что это правда инструмент в принципе для решения этой проблемы, каким бы возможно некомфортным он мог казаться в какие-то, м, начальные этапы. Всё-таки, взаимные попытки понять друг друга- это как раз-таки то, что может даже укрепить дружбу.
Мгм. Да, слушай, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, эм, ты помогла мне вот понять это. Потому что, вот действительно, я как-то больше на себя думала. И что вот мне одной что-то надо с этим делать. Но вот ты помогла мне, э, как раз понять, что это работа двоих. И не надо бояться обсудить вот прям открыто, честно это этот вопрос. Вот н нашу дружбу, если она для нас важна, если вот, э, э, обсудить, в каком <chuckles> направлении То есть, если нас устраивает там общаться раз в неделю, и мы хотим, э, чтобы вот наша дружба н была на таком этапе. Ну, хорошо, мы это согласуем и будет так. А если мы решим, что хотим более чего-то большего и чаще, тогда вместе будем над этим работать. М, спасибо тебе огромное.
Та. Верно. Да. Конечно, всегда пожалуйста! Удачи тебе и обращайся еще.
Спасибо.